ไม่คุยค่ะ คือถ้ารู้ ถ้ารู้พฤติกรรมแบบนั้นน่ะ จะเป็นคนที่ไม่ ไม่ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรคะ ไม่ จะไม่เข้าไปคุย ไม่ ไม่เข้าไปถามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะมากมาย ถ้าเราทราบแล้วนะคะ โดย โดยหลักฐานเนาะ โดยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ เอ่อ เราไปดูสืบทราบมาแล้วนะคะ สภาพแวดล้อมใด ๆ กล้องวงจรปิดใด ๆ เนี่ย มันไม่ต้องการคำอธิบาย เขา เขา เขาอะฝากบอกคนอื่นมาว่าพลาดไปโดน แล้วถามว่าพลาดอย่างไร การลบอีเมลน่ะมันไม่ใช่ลบครั้งเดียวแล้วมันหายนึกออกไหมคะ? เออ <chuckles> เออ
อือ อือ อือ อือ <chuckles> หมายถึง <chuckles> เออ ก็คือคุณพลาดตั้งแต่มานั่งโต๊ะเราแล้ว ใช่ไหมครับ เอาจริง ๆ อะ
ถูก อา คุณพลาดตั้งแต่คุณมานั่งโต๊ะเรา คุณเปิดคอมพิวเตอร์เรา คุณเช็กอีเมลเรา คุณกดลบ แล้วไปกดในถังขยะด้วย
เออ <chuckles> อืม อืม โอ้ พลาดแบบใด ใช่ไหมเนี่ย พลาด พลาด อืม
อืม พลาดแบบใดคือหลายชั้นเนาะ <chuckles> เพราะฉะนั้น ค่ะ
เออ ก็บังเอิญดีนะ
บังเอิญนะคะแบบ อื้อฮือ บังเอิญเกินไปอะ เพราะฉะนั้นมันไม่ ฟังดูเหตุผลมันไม่ขึ้นน่ะว่าไหม? เออ แล้ว แล้วเราไม่ใช่แบบเด็ก 2 ขวบเนาะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เทคโนโลยีอะเนาะ เราป้า ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่เราพอจะรู้เนาะว่า เออ มัน มัน มันเกิดอะไรขึ้น มันมีวิธีการอย่างไร อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น้อง ๆ ที่เขาทำงานอยู่ เขาเป็นกราฟิกเนาะ กราฟิกดิไซน์ใด ๆ ซึ่งเขาก็จะทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรอยู่แล้วอะ แล้วทุกคนก็จะรุมมาช่วยเรานะคะ เราก็เลยว่า อา โอเค มะรุมมะตุ้มรุมรักไง คุณเจ๊คนนี้ นะคะ ป้าคนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลย อา โอเค มันก็ตัดสินใจง่าย แล้วเราจะไม่ฟูมฟาย ไม่ไป ไม่ไปทะเลาะด้วยเนาะ แล้วเขาก็งงมากว่าอีกวันหนึ่งมา คือเราเหมือนเป็นคนละคนเลยอะ
<giggles> อือ ๆ เข้าใจได้ครับ อืม อือ ครับ อือ มะรุมมะตู้ม อือ อือ หมายถึงยังไงครับ?
เหมือนมันเป็น ไม่ทัก ไม่คุย ไม่มองหน้า ไม่อะไรทั้งนั้น
อ๋อ คือเขาไม่รู้ อะ อย่างงี้
ใช่ค่ะ คือจริง ๆ อะ ก็คือแค่ถามว่า อ๋อ พอดีอะลูกค้า เขา เขาก็ติดต่อมาอีกคนหนึ่งว่า เขาส่งเมลมาไม่เห็นเมลตอบกลับ
อือ